Hum, exatamente, até mais caro, quem sabe, tem muita gente que faz isso. Aproveita aí os saldos, as promoções e
Eh Pra depois ir vender, né.
pra depois vender, aí vende até mais caro do que comprou, isso isso hoje em dia é, inclusive, um trabalho, uma forma de ganhar dinheiro.
São espertos, viu. É mesmo? Olha, me fez acender uma luz, viu?
Uhum. Né, tem de tudo hoje em dia.
Eu fico logo esperta pra poder viajar.
É isso aí. E você está muito certa, acho que é empregar naquilo que você acha que é o essencial, né, numa viagem, que imagino que seja o que te faça progredir, né?
Ai, motiva. Isso, é o que me motiva. Inclusive eu tenho o meu livro dos sonhos, eu coloco lá as fotos dos lugares onde eu quero ir.
O que te motiva.

Aí, que mais que eu comprei? Eh como é que eu vou te falar? São umas prateleirinhas para botar no banheiro. Tipo, assim, que você bota dentro do box
Uhum.
pra colocar shampoo? É, é umas cantoneiras, pronto. É, eu acho que chama cantoneira aquilo.
Uhum.
Comprei isso, para o banheiro eu comprei
Desculpa, ainda parece útil, né, são coisas úteis, tanto o liquidificador, a máquina de waffles, que eu não sei exatamente, talvez você pudesse fazer waffles numa frigideira, não sei. Mas o tudo que você falou é bem necessário. Agora, eu queria uma exemplo de uma coisa desnecessária, assim, você você lembra ou não?
É. É, e É, o liquidificador